あ、なんかそういった場所でなんですかね、自分は結構話しづらいなって思ってしまって、なんか久しぶりに会う人とかがすごく多いじゃないですか。となんかなんですかね、いつも会う人とかすごい仲がいい人とかだったら、ま、すごく全然話しますし、それこそ小さいグループとかだったら全然話しやすいんですけど、なんかそれがやっぱりこういった時期になると、すごい大人数で飲み会があったりみたいな、そういったこととかがあるじゃないですか？
ああ、そうなんですね。 はい。 ええ。 ああ、そうなんですね。うん。 うん。 はい。
なんかそういった状況がすごい自分は苦手で、となんか、ま、ノリを周りに合わしたり、なんか、なんですか、二次会とかあんまり自分は好きじゃないんですけど、なんか、行かざるを得ない雰囲気になったりして。
ああ、そうなんですね、うん。 うん。 ええ。 ああ、そうなんですね。付き合うんですね。うん。
はい、もうなんか、行ってしまったりして、ま、なんか後でお金とか時間無駄にしたなって、ま、結構後悔したりはするんですよ。
うん。 ああ、いそうですか。嫌ですね、それは。そうなんす。うーん。
ない、もう全然好きじゃなくて、そういうのが。おなんか、そういうのなんか、うまく切り抜ける方法とかがあれば、なんかちょっと教えていただきたいんですけど。
うーん、ね、はい。あ、でもパーティー、だいたい職場のパーティーが気まずいんですかね？
あ、まだ職場とかじゃなくて、あの、大学生で、なんですかね、高校生の頃の部活だとか、大学のサークルだとか、ま、なんかそういった場所での集まりなんですけど。
え、ああ、はい。 ああ、なるほど。 あ、じゃあ、割と上下関係ではなく、同じぐらいの年代で、ああ、そうですか。
はい。あ、そうですね。そこはま一応、ま、サークルはちょっと先輩もいたりしますけど、ま、それでも一応なんですかね。まあ、はい、いちいちねん、2年ぐらいだったので。
うん。うんうんうんうん。 ね、まあ、そんなは大きく離れるってことはないないですね。うん、うん、どういう時に一番気まずさを感じますか？

うーん、なんですかね。なんかやっぱり、そもそも、あんまり良くないと思うんですけど。あんまり先輩と話すのが、す得意じゃなくて。やっぱりサークルだと、結構気まずいやっぱり話しやすい先輩もいるんですけど、なんかあんまり話さない先輩とかが、やっぱり近くにいると、まあ、気まずいなって感じなのと感じですね。
うん。 ああ、あ、まあね。うん、うん、うん。そうですね。 ええええ。 うーん。 そうですね。なんか学生さんだと、どうなんだ、お酒とか入るんですか？
はい。 あ、そうですね。もうお酒は飲むんですけど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
はい。 はい、よなるんか、そうですね。なんか別に、お酒飲めないことはないんですけど、別に普通に飲めはするんですけど、なんかすごい、めちゃくちゃ飲む人たちもいたりして、なんか別にはい。
あ、そうなんですか。ええ。 ああ、まあ、学生の時、確かに。はい。
自分はなんですかね。そんな別に無理して、飲みたいわけでもないですし。別にそんなに、なんですかね。無理して飲むほど、お酒が美味しいとは思わないんですよ。ま、なんかそういったこともあったりして、ま、なんか行かないと行かないで、それは気まずいそれはそれで、なんか気まずいですし。んみでも行ったら行ったで、ま、それでも気まずいっていう感じですね、サークルは。
そうですよね。 ええ。 ええ。 ええ。 ああ。じゃ、その、なんていうんだろう、ガンガン飲む人たちが、苦手って感じですか？
そうですね。ま、しかも、あの、このサークルの方が、ま、なんですね、最近ほんとにみんな忙しくて、活動してないんですよ、全然。
ああああ。 ええ。 ああ、そうなんですね。うん。
はい、ま、なのになんですかね、年末だけ集まるみたいな。年末というか、飲み会だけするみたいな感じで。
うん。<laughs> はいはい。ま、年末ぐらいみたいな感じでね、皆さん思ってるんでしょうけどね。そこでわざわざ、あつま集まってって感じがするんですね。そうなんですか。うん。<laughs> はい。
はい。 はい、なんか、じうん。なんか自分としては、そそうなんですけど。なんかわざわざ全然会ってなかったのに、普段集まればいいのに、なんかわざわざ、この年末の忙しい時に会って、なんかしかも別にやることが、お酒を飲むっていうのが、なんかちょっと、ま、それならサークル活動したかったな、みたいな感じなんですよね。
うーん、ええ。 ああ、なるほどね、確かにね。だからそれ、まあ、これから多分、社会人になっても続くんですけど。飲み会が好きな人っているんですよね。その飲むことが好きみたいなね。確かそういう人が、たまたま、まあ、ね、会を開いてるんでしょうね。
はい。 うーん。 はいはい。 うーん。

うーん、なんなんですかね、ま、結構自分もそもそもやっぱり周りの人とすごい話すタイプじゃないので、なんかこういうところに多分行かないともう、多分この縁が多分切れ始めるんですよ、完全に。
ん。 ええ。 ああ、そうなんですね。そこしかもう
はい。 仲がいい人も数人はいるんですけど、ほんとに数人なので。
ああ、あ。
なんですかね、やっぱり中に入ら輪に入らないと、多分、わ、なんかこれから行かなくなるんだろうなとは思って、ま、それでもいいのかもしれないんですけど。なんか踏み込めないうん。それでちょっと、なんですかね、勇気が出ないですね、それはそれ。
ああ。 ああ、でもね、偉いですね。そうなんですうんうんうん。 ね、確かにね、だから、ま、毎回行ってても1年に1回ですか？ああ、そうですか。うん。あ、そうですか。まあうん。
そうですね。ま、いちねんに1回とか。なんかすごい去年はいっぱいあったんですけど。いっぱいというか、なんか確定新歓みたいなやつとかがあったりして、あ、なんか、さすがに行かなきゃいけないなみたいな雰囲気があったので行ったんですけど、でもやっぱり、自分はなんかそんなそういうとこも、新しい人とそもそもすごい話さなきゃいけなくて、そういったところって。
ああ、はいはい。 ああ、なるほどね。 うん。 はい。
ま、それでなんかお酒飲んでも別にあんまり面白くないし、話すことないなみたいな感じで、気まずいですね。はい。
ああ、確かに、ね、なんか好きな人とだけね、飲んでたいですけどね。そっか、それ、うん、でも毎回行かないって言ってもちょっとしかなかったら、そしたらねうーん。
はい。 そうなんですよね。なんか、これでなんか毎回毎回会わないってってると、なんか、なんですかね、すごい避けてる人みたいになっちゃうじゃないですか？
うーん。 いや、そうですね。あ、来たくないんだなっていうふうに思ううん、そうですね。まあ、でも、二次会は行きたくないですね、そんなことになってると。
それがなはい、気まずくてみたいなところもありますし。はい。 そうですね。なんか二次会こそほんとにめちゃくちゃ安い店に行ったりするので、美味しくないんですよ、ご飯が全然。
はい、あ。 あ、そうなんですね。
はい、なんか、これにお金払うのかとか、なん、これでなんですかね、寝る時間遅くなって、なんか別に気持ち悪くなったりはしないんですけど、お酒を飲んで、なんか普通にこれのなんか別に美味しくもないお酒を飲みに来て、で、美味しくもないご飯食べに来て、別になんか面白くもない時間を過ごして、で、なんか年末の貴重なしきを減らすのかみたいな感じをしちゃ感じに思っちゃって。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
はあ。じゃあ、そっか。 はいはい。 うん。 ああ、なるほど。だ逆にお酒強いんでしょうね、きっとね。
ああ、でもはい。
だから、なんか、ね、飲めちゃうから、みんな誘われちゃうんですよね、飲める人ってね。